Ouais, heu, le Formica. Si tu veux je sais pas si tu vois ce que c'est? <chuckles> Le Formica, c'est une matière, heu, qui était très en vogue dans les années, heu, 70-80. Après, allez, jusqu'à 90. Parce que, moi, quand j'étais petite, on avait des meubles en Formica. Alors, c'était des, mmh
Qu'est-ce que c'est ça? OK. C'est des meubles, c'est comme du bois?
c'est, heu, c'est pas du bois, on dirait un on dirait un sorte de plastique. Franchement, je sais pas du tout ce que c'est mais tout le monde a eu une table en Formica, les chaises en Formica, et il y avait, heu, 3 couleurs, je crois. Il y avait orange, vert, heu, et beige, et c'était des super matières parce qu'en fait tu pouvais rayer le truc. C'est, hem, ça se voyait pas tant que ça, ça donnait du charme à la table et c'était juste que c'était une mode, heu, esthétique à ce moment-là et heu, par exemple ouais, ça rappelle toute une période, en fait, heu, je sais pas, un truc de la modernité rentrait dans les maisons et tout le monde pouvait se l'offrir. C'est ça a été un peu ça, tu vois?
Ah, ça rappelle une période, ouais. Ah, OK. Ah, oui, bah, c'était que très commun, ouais. Est-ce que tu penses justement, si tu recroises une table en Formica que tu es enfin, quelles émotions vont être stimulées? Bien sûr, la vue, vu que tu vas la voir, mais est-ce que tu vas, peut-être, ça a une odeur, peut-être que tu vas avoir envie ça va te stimuler le toucher, peut-être qu'autre chose, ou peut-être que ça va être décuplé dans ta tête, les les émotions, les sentiments?
Ouais, mais c'est très bien que tu me demandes ça. Il y a quelques années, hem, j'ai, heu, j'ai une maison à la campagne et puis du coup, je devais tout meubler et v et il y avait pas grand-chose en choix de meubles, et en fait, je faisais les, heu, tu vois? Les brocantes et tout, et là, je retombe sur une magnifique table en Formica vert qui était v voilà et c'était celle que mes parents avaient quand on était petit et heu, j'ai grandi dans un milieu la même! Je me demande si c'était pas la leur <laughs>
OK, oui. Oui, absolument. A ah bah, ouais, c'est le milieu parfait pour trouver ce genre de choses, hein. Ah, la même en plus? <chuckles> Ah, parfait. Ah, ça a l'air! <chuckles>
mais heu, enfin, on avait grandi dans un milieu assez modeste, donc hem, cette table, elle disait tout. Elle elle avait une rallonge. On pouvait, heu, cacher des choses dans le tiroir et en fait, quand je l'ai remise chez moi mais il y a tout qui est revenu. Des souvenirs que j'avais oubliés, tu vois? Des repas en famille, heu, des rires, heu, des odeurs de plats, heu, je sais pas, il y a il y avait tout, en fait, juste autour de cette table, je me posais et et ça remontait, quoi. Mouais.
Ah c'est vraiment très complet, ouais, c'est génial. Ouais, donc les brocantes, c'est un nid à nostalgie. Est-ce que tu penses que, justement, cette nostalgie, ça peut générer de la valeur ou c'est juste l'ancienneté? Par exemple, une table en Formica, pour y rester là-dessus, est-ce que ça peut aller très cher parce que quelqu'un l'avait ou que c'est que ça avait une valeur sentimentale pour des gens?
Ah, mais oui!